Dimmi un po' qual è quella canzone che ti d ti fa proprio sentire a casa?
Dunque, uhm, parto dal fatto che, ehm, ho tante canzoni che mi fanno sentire un po' a casa a mio agio.
Okay. Sì.
Per me la musica nella mia vita ha un ruolo davvero importante. Senza musica non potrei vivere, <chuckles> mhmm la giornata. Impossibile.
S Okay. Quindi è proprio una passione che fa parte di te. <inhales>
Sì, esatto, è un po' anche sono un po' dipendente dalla musica ma in un senso buono.
In che senso se se puoi spiegarmi meglio? Cioè proprio non non riesci a stare senza?
Nel senso Mhmm, non è che non riesco a stare senza. Posso stare senza, anzi è importante, mhmm, a volte stare con i propri pensieri, è di vitale importanza
Okay. Okay.
però diciamo che mhmm, sai com'è la musica, ehm, si basa su delle frequenze. Le frequenze fanno parte dell'universo e la musica trasmette energia, ecco.
Certo. Esatto.
Quindi sono un po' dipendente da quell'energia lì in particolare, da quelle sensazioni, che magari, mhmm non riesco anco per ora almeno, a vivere senza musica.
Okay chiaro, però dimmi un po' cioè, ehm, tutte le canzoni ti ti fanno provare la stessa cosa quindi? Oppure, uhm, ogni genere, ogni tipo di canzone comunque ti fa, uhm, provare cose diverse?
Certo diciamo che, uhm, ho una cultura musicale, mhmm, non dico chissà quanto ampia, però diversa, cioè
Okay, varia.
Asc a varia, ecco. Ho tante canzoni che mi provac provocano tante sensazioni diverse magari da rap o da canzoni senza appunto voce, quindi canzoni un po' più
<clicks tongue> Sì, strumentali.
Esatto, esatto, uhm. Diciamo che dipende un po' dal mio modo, uhm, di essere, d dal mio mood un po' della giornata, ecco.
Certo. Certo, il tuo stato d'animo.
Ehm esatto, il mio stato d'animo.
uhm
Non so neanch'io come funziona un po' la mia scelta, di, ehm, di canzoni, ma lo faccio semplicemente
Eh, proprio questo ti volevo ti volevo chiedere se riesci comunque mi hai detto che ce ne hai tante, di canzoni che ti fanno sentire a casa ma, uhm, un esempio no? Per farmi capire proprio cosa significa casa per te perché comunque anche questo è <giggles> è un discorso molto interessante.
Ne ho una i mh-mh. Certo, beh, uhm, ho una canzone in particolare e mi provoca delle sensazioni, uhm, indescrivibili, quasi magiche.
Sì. Okay.
Che nessun'altra canzone mi fa provare, ecco.
E e cosa provi in appunto? Cioè proprio: che emozioni, provi quando senti quella canzone?
Diciamo che mi sento connesso un pò con l'universo, in un modo molto particolare, mo comunque con delle mie parti molto intime, vulnerabili, ecco.
Okay. Quindi ti fa sentire vulnerabile quella canzone e t uhm, ti aiuta comunque a ad connetterti con te stesso a livello proprio profondo.
Esatto, perché mi da sentimenti molto misti, diciamo mi fa immergere nella dualità delle mie emozioni, ecco, in un certo senso. <sucks teeth> Da sentimenti di mh-mh, da sentimenti di nostalgia, a sentimenti di felicità. È qualcosa di indescrivibile questa canzone qui, e poi ti racconto
Chiaro. Molto interessante! Okay. E come si chiama questa canzone?
Si chiama Glue di Bicep. È una canzone molto conosciuta ma, uhm, mhmm, mh, diciamo che ha il bello di questa canzone è che, nonostante sia molto conosciuta quindi, magari, di primo acchito pensi sia una canzone fatta per essere commerciale
Sì? Certo.
invece no, io ho, mhmm, dal mio punto di vista questa canzone è stata fatta davvero, mhmm
Dal cuore proprio! Con passione!
del dal cuore, ecco È proprio questa che è ehm, il motivo per cui è, mhmm, diventata così com tra virgolette "commerciale" o è arrivata in altre parole al pubblico di milioni e milioni di ascoltatori, ecco.
Okay. Quindi, praticamente da quello che mi stai dicendo, io capisco il fatto che questa canzone ha fatto così tanto successo come, uhm, le canzoni, no, commerciali che sono proprio, uhm, progettate per, uhm, far successo perché si usano proprio delle tecniche, uhm, appunto che magari vanno in quel momento, per per vendere e fare streaming, visualizzazioni, però in questo caso, uhm, questa canzone ha avuto lo stesso successo però, uhm, è stata, diciamo, una coincidenza il fatto che ha avuto successo o più che altro, uhm, per via, uhm, mhmm, della questione che comunque è una canzone fatta con il cuore, uhm, mhmm, senza pensare magari a a poi i risultati. Quindi esatto. Quindi, diciamo, che è veramente una canzone che, uhm, con cui tanta gente, uhm, prima di tutto ci si è connessa come come mi hai detto anche tu dalla tua esperienza, ma ci si è anche ritrovata un pò.
Certo. Alle conseguenze. Questo U certo. Esatto, esatto queste persone qui, ora non so, uhm, il uhm, la storia che ci sta dietro la produzione, anzi poi la andrò a cercare <chuckles> perché mi hai fatto curioso.
Sì. Okay.
Però, ecco, mhmm io cerco questo nelle canzoni, io cerco quell'autenticità, quel modo
Organico proprio.
Esatto, cioè, mhmm, quell'autenticità del farle senza pensare appunto, ehm, a "Devo diventare famoso, deve deve uscirmi per forza", è proprio questo quello che differenzia una canzone davvero di cuore, che provoca queste sensazioni, ad una che, magari, è stata fatta giusto per far soldi, e per arrivare a un pubblico, così, per monetizzare appunto come, ehm, ti ho detto.
Wow. Chiaro. Chiaro, chiaro. Ma, uhm, raccontami un po' prima di tutto, uhm, che genere è questa canzone?
È un po' un gene ha ha diversi spettri, ecco, ha, mhmm, dal garage a mhmm, al DNB, all'Ambient, è un po' c'ha un po' di tutto, ecco, e
Okay. Okay. <sighs> Un po' p diciamo principalmente musica elettronica, da quello che capisco.
Assolutamente sì, non ha voce, ecco, però dà molto e e esatto, esatto, però ti voglio raccontare un aneddoto riguardo questa canzone molto, uhm, divertente
Ah è strumentale, okay. Sì. Vai.
io questa canzone qui, per un motivo o nell'alt to o l'altro, l'avevo ascoltata a caso, non so in che, mhmm, situazione, anni fa, okay?
Quindi l'hai scoperta da solo? A caso?
L'ho ascoltata, ecco, non l'ho scoperta, e fa parte dell'aneddoto, la parte divertente
Okay, okay, vai. <chuckles>
Ecco, ehm, io avev avevo questo ritmo in testa, avevo queste note in testa
Sì.
però che non riuscivo ad inte identificarle, appunto, in un nome o in un in un artista, sai
Okay, okay interessante.
e quindi, ad una certa, mhmm, mi ci sono un po' fissato, perché mi mi appariva Esatto, esatto, un periodo, un mese <chuckles> intenso. E io, mhmm, ad ogni persona che incontravo che comunque, uhm, considero abbia dei mus del dei gusti musicali, buoni comunque, esatto, esatto. Io cercavo di ripetere questo ritmo e queste note
Certo, ti è rimasta in testa proprie. Wow. <chuckles> Simili ai tuoi, no? Okay.
per d <chuckles> per scoprire un po' il nome della canzone, almeno c <chuckles> avendo ehm sperandoci, ecco, ma non succedeva mai, anzi, le persone, ti dico <chuckles> la parte divertente è che dicevano: “Ah sì, ovvio, ehm, la canzone è questa qui.” Poi non era quella, cioè, assolutamente no, e la cantavo anche bene con le note comunque, considero di avere un minimo di voce, ecco, per cantare le note e il ritmo.
Sì. Ah, e non era quella. <chuckles> Okay. <chuckles> S okay, certo.
Ehm, l'aneddoto
E no non riuscivi comunque a a trovare una persona che, magari, potesse conoscere quella canzone così almeno tu, uhm, <sucks teeth> te la ritrovavi e te la potevi godere poi tranquillamente, no?
Mh. Esatto, esatto, finché una sera ero con una ragazza, casa mia alle 7 di mattina, quindi puoi immaginare
Sì. O okay, okay.
ehm, ho tentato l'ultima, ecco
Sì.
l'ultima opzione, l'ultimo tentativo, l'ultima speranza
Okay.
io, mhmm, so usare un programma appunto di musica, mhmm, produco musica, si chiama FruityLoops
Certo. Okay, quindi proprio per produrre.
Certo, e, mhmm, su questi programmi di musica, appunto, hai la possibilità di scegliere degli strumenti musicali tra cui il piano, no
Ah! Certo, certo, chiaro.
il, e quindi io ho aperto il più b basico piano presente su questo pro programma che si chiama FruityLoops Keys
Sì.
E che ho fatto, ho ripetuto letteralmente dai miei ricordi diciamo, questo ritmo, ehm, con le stesse note. Esatto. Esatto.
Con le note. Quindi hai i glie gliel'hai cantata diciamo, gliel'hai suonata, uhm, tramite appunto il il plugin di Fruity Loops, gliel'hai suonata per fargli wow. E e lei?
Esatto, digitalmente.
Cos'ha fatto?
E lei istantaneamente ha detto: "Ce certo che la so, come fai a non saperla? È Glue di Bicep".
Okay, e t Okay, e ma tu in quel momento, quando lei ti ha detto comunque di che canzone si trattava, che anche lei la conosceva, no, ma visto le tue esperienze passate co co <chuckles> con gli altri tuoi amici che ti avevano detto che la conoscevano ma alla fine non la conoscevano, tu c ci hai creduto, hai creduto a questa ragazza, o fino a quando non te l'ha fatta sentire, uhm, eri un po' in dubbio?
<chuckles> Assolutamente no, ovvio che non l'ho creduta, nel senso ormai mi ero stancato di tutte le risposte, mhmm, così sicure ecco, dei miei amici che dicevano cioè si vedeva negli occhi quasi che la sapevano e invece no, era completamente un'altra canzone ogni volta, ed era frustrante già, infatti l'ho tentata l'ultima proprio con questo programma.
Okay. <laughs> Certo. Wow. Wow.
In quel momento io sono impazzito, quando l'ho ascoltata.
Quindi quando te l'ha messa quando ti ha messo la canzone ed era quella, sei impazzito.
Assolutamente, cioè, uhm, conta che l'ho ascol se molti sentimenti, perché, uhm, io avevo davvero bisogno di sentirla in quel periodo, é come se avessi avuto un
Cosa hai provato?
un, mhmm, un richiamo divino per ascoltare questa canzone, che tutt'ora ascolto ed é una delle mie preferite in assoluto.
Okay. Wow, wow, no veramente, veramente interessante.
E conta che quella sera l'ho ascoltata circa 10 volte forse di fila, durante quella settimana l'ho ascoltata davvero, davvero tanto.
<laughs> Okay, no ma adesso comunque è molto interessante il fatto che tu comunque hai fatto hai hai suonato no, oppure hai cantato queste note e il ritmo che ti ricordavi di questa canzone, a così tante persone ed ogni persona, uhm, credeva di conoscere quella canzone, uhm, però alla fine si rivelava che, mhmm, si rivelava comunque, uhm, che si trattava di un errore no, mhmm, quindi facevano confusione. Ma poi, uhm, dopo tutte queste diciamo coincidenze di persone che ti dicevano che la conoscono, forse anche per via del fatto che è proprio la canzone, uhm, diciamo creata, no, con le note e ritmo specifico, che si ritrovano, uhm, in tante, tante canzoni, tantissimi sentimenti che la gente appunto, quando la sente, uhm, prova qualcosa di familiare. Forse é per questo, uhm, comunque il motivo per cui ha avuto così tanto successo.
Esatto. Certo. Esatto, e il bello è che, c'è questo paradosso che la canzone sembra molto complessa, almeno dal mio punto di vista.
Sì.
Ehm, ci sono molti ef effetti, diciamo che è è, mhmm, furono usati appunto ai tempi, quindi si parla di circa 10 anni fa se non sbaglio.
Okay, okay, chiaro.
E che, uhm, sono stati talmente ben pensati e comunque sono davvero epici, che tuttora diciamo la musica moderna sta sono attuali e sta rivedendo, ecco.
Sono attuali. Wow, no, bello. Quindi praticamente appunto, questa è un una di quelle canzoni no, che si chiamano evergreen, che s rimangono attuali anche se se il tempo passa.
<chuckles> Esatto, è un po' come, mhmm, quelle quelle canzoni che nonostante le hai ascoltate già 100 volte quando l'ascolti la centounesima volta è come se fosse la prima volta ecco, e di anno ti danno questa specie di sensazione ed è davvero bello, e davvero magico, questo è il bello delle piccole cose, della vita sai, soprattutto nella musica che è un discorso davvero complesso e anche superficiale nel giorno d'oggi, da molti punti aspet da mol diversi aspetti purtroppo.
Certo. Che bello. Immagino. Immagino, immagino. Ma quindi praticamente questa cas uhm, questa canzone mi dicevi che ti faceva sentire a casa per via del fatto che, uhm, ti aiutava a connetterti a a te stesso a livello profondo, quindi per te casa cosa significa in questo caso?
Significa, uhm, sentirmi compreso
Okay.
e da poi di, m m da diverse cose, ecco in questo caso è la musica, ma, uhm, ci sono anche le persone sai, quando hai una connessione profonda con alcune persone, ti senti a casa. È questo è il bello. L'importante è avere quel tipo di con di profondità, di compr compassione, empatia con una persona
Certo.
con la speranza che prima o poi, sai la legge dei grandi numeri, troverai una persona con cui ti sentirai a casa.
Certo. Wow. Che belle parole. Io veramente ti ringrazio tantissimo per questa conversazione, molto profonda, uhm, per avermi raccontato la tua esperienza, e è stata molto interessante e ti ringrazio ancora e ti saluto.
Ti ringrazio anch'io di cuore, è stata davvero una bella conversazione, grazie mille.
A presto.
A presto.